Như kiểu là, trong lúc làm thì như, kiểu, giờ ăn trưa chẳng hạn. Thì, ừm, gọi là, nhắn tin: "Hôm nay anh ăn gì? Món đó có ngon không?"
Ừm. À! <laughs> Trời ơi, đáng yêu vậy! <laughs>
Chẳng hạn. Ừ. Còn, kiểu như, sau khi đi làm về thì mình sẽ nói chuyện với anh đó là "Hôm nãy của anh như thế nào? Có gì mới hông, có gặp trục trặc gì với công việc không?"
Ừm. Ô! Thế về nhà là các bạn, ờ, không về chung nhà hả?
Ờ, bọn mình vẫn về chung nhà chứ, ờ, thì mình, kiểu như, nói chuyện trực tiếp á, <laughs> đúng rồi. <laughs>
À, ý là mình hỏi trực tiếp thôi hả? À! <laughs> Thế thì không biết là, à, mình thấy là, kiểu, phụ nữ Việt Nam mình ấy thì nó vừa là, à, lo về những công việc nhà này, ừm, với cả hiện đại bây giờ thì cũng, ờ, cùng, à, đi làm nữa. Thế nên là không biết bạn, ờ, sắp xếp cái thời gian, ơ, lo cho gia đình với với với công việc nó như thế nào?
Thì về công việc nhà thì mình cũng nói chuyện với anh là mình muốn chia sẻ việc nhà thì anh cũng đồng vui vẻ đồng ý. Thì giống như, kiểu là, mình quét nhà thì anh lau nhà, mình nấu cơm thì anh rửa chén, dọn bàn rồi hai đứa cùng nhau ăn, thì cuối tuần thì sẽ dành ra một ngày dọn hết nguyên nhà luôn.
Ừm. Á, à! Trời ơi! Ờ. Trời ơi, thế thì công nhận là người yêu bạn cũng là một người <laughs> bạn trai, người chồng tâm lý. <laughs> Ừm, tại vì mình thấy là ừm. À!
<laughs> Mình cũng vui khi có mình cũng vui khi cưới được người chồng như vậy ha.
À, thế thì, ờ, kiểu, ngay từ đầu là các bạn đã xác định là, ờ, chia công việc như thế rồi.
Đúng rồi, khi trước khi bắt đầu cuộc hôn nhân luôn.
Quyết định với nhau như thế.